Ay hindi, hindi sila dumadalaw dito. Ako ang dumadalaw sa kanila. <laughs> 'Di totoo, ah, talagang ano, ah, kami ng partner ko talagang, ah actually hindi nila alam kung ano exact na address ko. Basta ang alam lang nila, nasa ganito akong lugar pero hindi nila alam kung saan, ayan. Hindi ko nalang sinasabi.
Mm. Oo. Oo, so hindi ka rin pala mapupuntahan ng mga kapatid mo 'no? Parang nga ganyan, oo. So, ano naman usually ang routine niyo? Ah, 'pag umuuwi ka do'n, yan, um, pagbo-bonding niyo, ano usually bonding niyo na ngayon?
Ay, oo, hindi. Pero alam naman ha? Hmm, alam mo kasi nakikipagkita na lang ako sa town proper. Minsan nakikisimba ako, nakiki-join ng dinner nila 'pag, ah, magdi-dinner sila sa town. Nakiki-ano na lang ako kasi, ah, di ba medyo magkalayo kami pero isang jeep lang pero parang may isang city kasi or town na doon talaga pumupunta yung mga tao 'pag nagma-market, ah, nagsisimba. So parang do'n nalang akong nakikipag-meet, tapos kung hindi naman, 'pag kunwari may okasyon, ako nalang pumupunta sa bahay. Oh, yun. Tapos sa mm. <smacks lips> Yun. So yun yung paraan namin ng pakikipag-meet talaga, hindi sila yung pumupunta sa'kin.
Ganyan, oo. Mm. Mm. Tama. Oo, nag-imbita 'no? Kasi nga yan, ah, maghahanda ka pa, yan, yung hugasin dadami, magluluto ka pa, ganun. Oo, mas maganda na bumisita paminsan-minsan talaga.
Ay oo. Tsaka sabi ko oo.